Eu não fui contra, porque eu falei assim: "Pô, ele que me largou, então".
É. Nossa que situação. É, to
<laughs> Mas daí eu lembro que eu virei pra ele e disse assim na eu disse assim primeiro, óbv óbvio que houve ali uns ânimos alterados e tudo mais, mas depois que, hã, tudo isso passou, eu virei pra ele e disse: "Eu prefiro um milhão de vezes morar com você, que eu confio de olhos fechados, afinal de contas eu fui seu marido, do que com uma pessoa aleatória, só pra ter uma separação física. Se você quiser continuar dividindo comigo".
Aham. Certo.
Ele concordou. E isso durou 2 anos. Aí claro, eh, o tempo passou, as estações mudaram, os planetas giraram
E tá. Uhum.
né. Meu ex começou a namorar. Eu também.
E enquanto nossa <chuckles> hã.
Uhum. Eu também conheci um ser humaninho aí, que eu não digo que eu estou namorando, eu digo que eu estou conhecendo, enquanto eu puder dizer que eu estou só conhecendo eu vou dizer que é, entendeu. Os amigos dele tem amigo dele que já está falando que eu sou marido dele para os outros. Poxa vida, mas enfim.
Uhum. Claro. <laughs> Acontece, acontece, mas tudo bem. <laughs>
É, é. Mas enfim, daí está compli aí tem essa questão também, porque agora eu estou namorando, e namorar custa caro.
Mas você não mora mais com seu m com seu ex agora? Ele vocês e
Agora eu moro sozinho. minhas contas todas dobraram, da noite para o dia.
Ah tá. Claro.
Eh, tô namorando.
Aham.
Infelizmente eu não sei me relacionar por interesse, porque senão eu eu estaria muito melhor. É, infelizmente.
Infelizmente não. <laughs> É a su eh, não, é a sua característica, eu acho acho perfeita. <chuckles> Não não se culpe por isso.
Uhum. Ah, eu não acho não, viu. Mas enfim.
Eu entendo a praticidade da coisa, do sugar daddy, do do su mas, eh, eu acho que eu acho que você tem que seguir o seu coração, né. Se você não consegue fazer uma coisa dessa, existe existem outras maneiras <chuckles> de de conseguir.
Ah não, com ce com certeza. Assim, hoje graças a Deus eu tenho 2 fontes de renda, eu tenho o meu trabalho tradicional, e tenho um 2º trabalho em que eu consigo fazer uma grana ali, semanalmente. Mas, por exemplo, 2023 e 2024
Aham. Ótimo.
eu e até um pouco do 2025, afinal de contas eu ainda dividi o apartamento, eu estava guardando dinheiro pra financiar um apartamento, porque era meu sonho, né. Aí depois eh, pra você ter uma ideia, antes, em 2022, eu falava com o meu ex-marido da gente financiar um apartamento, ele não gostava da ideia.
Uhum. Claro. Uhum.

É, vale a mesma coisa. Mas assim a gera a nossa geração ela já não é como a nossa gera a geração dos nossos pais, né? A geração dos nossos pais conseguia comprar, eh, casa, ou casa na praia, coisa assim, de uma maneira mais fácil.
Uhum. Sim. Hum.
A gente Hum, nossa né, é, a época hoje em dia, digamos assim, eh, rola muito de ter experiência Exato, a a gente <laughs>
A gente mal comprou um arranhador pro gato. Eu estava descendo a rua aqui, eu vi um arranhador pra gato perto do lixo. Eu pensei assim: "Pô, vou levar, tá bom", eu nem tenho gato.
Fez as contas <laughs> "Eu nem tenho gato, de repente dá para dar um tapa e vender", né? Eh, mas então, hoje em dia a a geração de hoje em dia, ela tem muito mais experiência do que os nossos pais, mas não tem, realmente, dinheiro sobrando pra comprar uma uma casa ou coisa assim. Então, um coisa que é normal hoje em dia é dividir apartamento, hum, que não seja com uma com com um namorado ou namorada, mas com algum tipo de amigo. E, hoje em dia, até mesmo comprar apartamentos com pessoas que você tem relação, mas não relação amorosa.
<chuckles> Hum. Sim, tá tudo muito caro. Uhum. Uhum. Uhum.
Eh, do tipo comprar com um amigo mesmo, como se fosse um investimento, e depois mais para frente, eh, se vocês quiserem vocês vendem aquilo e cada um Porque valoriza muito, dependendo de onde você mora, valoriza muito, entendeu.
Hum. Hum. Então eu queria É, eu queria comprar um apartamento com meu ex-marido. Que meu ex-marido ele falou assim pra mim: "Olha, enq enquanto dupla" "...a gente nós somos incríveis, tudo que a gente se propõe a gente faz acontecer. Mas enquanto o casal já não estava dando". Aí eu falei: "Beleza, realmente não estava". Eh, enfim, não estava dando, literalmente, então estava difícil mesmo. E aí, eh
Uhum. <laughs>
Eu até tentei falar pra ele assim: "Ah, então vamos comprar junto e tal". Mas ele falou assim: "Não, não, não quero que depois eu posso conhecer alguém e querer comprar com a pessoa". Eu falei: "Oxi! Beleza, tomara que não, tomara". Aí eu já até torci contra. Brincadeira.
Claro. <laughs> Então, aí você pode conseguir algum amigo que você confie, ou um irmão, por exemplo, não sei como como está a sua família, mas a alguém que esteja próximo, alguém que seja próximo contigo e que não seja necessariamente um um casal, não seja necessariamente seu Porque muita gente tá fazendo isso hoje em dia. Então, eh, para conseguir financiamento as a a as instituições financeiras e bancárias estão tendo que ampliar um pouco o o horizonte também. Então eles estão começando a aceitar, eh, coisas que antes não era tão comum. Então, comprar entre amigos, comprar entre irmãos e coisa assim, porque, eh, dependendo de onde você mora, eh, se você mora em um cidade grande e-e que Porque aqui na Europa, eh, comprar um apartamento em Lisboa, em Barcelona, em Madrid, em Roma, Porto, isso é investimento, cara, porque
Uhum. Eu tenho uma irmã. Hum. Uhum. Porto tá caríssimo. Hum. É, e aí que tá. Mas é por isso que a bolha tá tá como tá, né?